สามารถมองได้นะครับ เพราะว่าบางทีเวลาเราจะรีวิวสินค้า เราอาจจะไม่ ไม่ ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้น แต่ว่าเรารับตามที่ เอ่อ ลูกค้าเขาต้องการน่ะครับ มันก็อาจจะมองในมุมของตรงนั้นได้นะครับ ซึ่ง แต่ แต่ว่าการที่จะรีวิวสินค้าเนี่ยมันต้องมีความที่แบบเป็นมืออาชีพหน่อย คือเราต้อง อ่า เราต้องคิดหน่อยว่า โอเค ลูกค้านั้น ถ้าเราเห็นว่า โอเค คุณรีวิวสินค้าแล้วคุณบอกว่าดี เขาก็อาจมีการซื้อ เพราะว่าตัวยู ยูทูบเบอร์เขาเองก็ได้ อา เพราะ เพราะ เพราะฉะนั้น มันต้องมีความที่แบบ อา มีการ set up ที่ดี แล้วต้องบอกด้วยว่า เราใช้ Audio Interface หรืออะไรพวกนี้เนี่ย ต้องบอกให้ครบเลยครับ
อือฮึ ครับ อา อะฮะ อา ครับ ก็คือ เรียกว่า มีรายละเอียดเนาะ ก็คือต้องทำรายละเอียดให้ครบถ้วน ก็อาจจะไม่ต้องครบถ้วนมาก แต่ถ้ายิ่งครบถ้วนเนี่ยก็จะยิ่งดี ถูกไหมครับ? สำหรับตัวเราเองด้วย แล้วก็ อา แล้วก็ผู้บริโภคเองด้วย แล้วแบบนี้อะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเนาะว่า สมัยก่อนกับสมัยนี้ ในเรื่องของโฆษณา มันต่างกัน สมัยก่อนเนี่ยมักจะเป็นโฆษณาแฝง แต่พอมันเป็นสมัยนี้ี่เนี่ย มันเป็นโฆษณาที่โต้ง ๆ เลยอะ เหมือน มันคือขายตรงเลยอะครับ ใช่ไหม? สิ่ง สิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันคือขายตรงเลย อย่างเงี้ย คุณคิดว่า ณ ตอนเนี้ยกับตอนก่อนเนี่ย มัน มันดีกว่ากันไหมครับ? หรือว่ามันแย่กว่าสมัยก่อน แบบนั้น
ใช่ ๆ ใช่ ถูกต้องเลย ยิ่ง ยิ่ง ข ยิ่งสร้างความเชื่อใจ ใช่ ให้ ให้ ครับผม ใช่ครับ อืม ครับผม ใช่ ใช่ ๆ เออ ผม ผมคิดว่า ถ้า เอ่อ มีการโฆษณาโต้ง ๆ อย่าง tie-in เนี่ย มันกดข้ามได้ แต่ถ้าเป็นการรีวิวสินค้าหรือว่าเป็นโฆษณาแฝงเนี่ย มัน มันเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไร เพราะว่าถ้าโฆษณาแฝงมันต้องรอประมาณ 4-5 วินาที ถึงจะข้ามได้อะครับ บางทีมันก็รำคาญ เออ แล้วถ้าเป็นรีวิวเนี่ย มันก็ยิ่งทำให้ผมเนี่ยไม่ ไม่กล้าที่จะมีความมั่นใจที่จะซื้อสินค้าตัวนั้น ใช่ เพราะว่า มัน มัน มันก็ มัน มันขาดความน่าเชื่อถือตรงนั้นน่ะครับ ก็ ก็ในเมื่อทุกคนแบบ อ่า ทำเพื่อได้เงินทุกคนเลย นะครับ ยูทูบเบอร์อยากได้เงินนะครับ ต้องพูด แต่ว่า แบบว่าอวย อวยเขาไปตลอด
อือฮึ ยังไงครับ? อะฮะ <chuckles> อะฮะ ครับ อา
เออ การเป็นลูกค้าอย่างผมเนี่ยมันก็ลำบากใจ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อ่า อะไรที่เป็นรีวิวแบบว่า โอ้โฮ! รีวิวสินค้าที่รับสปอนเซอร์ หรือเป็นพวกโฆษณาแฝงเนี่ย แย่กว่ามาก ๆ ครับ
อา